अ, जी। देखिए मेरे ना ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य हैं। तो लक्ष्यों को पाने के लिए मैंने ज़रूर ऐसी ही अपनी दिनचर्या तो बना रखी है कि मैं उस तरीके से अभ्यास करूँ कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, है ना? और मैं वो सभी करने की कोशिश भी कर रही हूँ। अ, पर ना अ, मैं ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं प्रगति कर भी रही हूँ अपने काम में या नहीं कर रही हूँ। क्या मेरा वो जो लक्ष्य है, एक समय जो मैंने सोचा है अपने दिमाग में उस अ, उस समय तक मैं पूरा कर पाऊँगी। क्या मैं उस स तरीके की प्रगति कर पाऊँगी जो मैं काम अभी या जो अभ्यास अभी मैं कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं आपसे ये सुझाव लेना चाहती हूँ कि जो मैं अ, अपना अभ्यास कर रही हूँ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उसमें प्रगति कैसे ट्रैक करूँ? और खुद को दूसरी बात प्रेरित कैसे रखूँ? क्योंकि कुछ समय बाद दिल करता है कि छोड़ दो कि क्यों करना है, है ना? लक्ष्य तो चलो दिखता है लेकिन थक जाती हूँ या मन जो है ना वो ऊब जाता है उस चीज से दिल नहीं करता है कि करूँ उसको आगे? तो मैं ये जानना चाहती हूँ अगर आप मुझे कुछ ऐसे सुझाव दें कि मैं प्रगति 1-2 कैसे ट्रैक करूँ और दूसरा खुद को प्रेरित कैसे रखूँ? जी।
जी, बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी बात सुन के कि आप एक अ, कुछ मुक़ाम हासिल करना चाहते हो और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो और इसके लिए मुझे कुछ सवाल हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका लक्ष्य है अ, वो आपका लक्ष्य क्या है थोड़ा मुझे इसके बारे में ए बताएँ बताएँगे तो मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा जान पाऊँगा।
जी, ज़रूर देखिए, मेरा मेरे 2 या 3 लक्ष्य हैं, एक लक्ष्य नहीं है। अ, एक तो मुझे खुद का एक व्यवसाय है मेरा वो बहुत-बहुत अच्छे तरीके से मैं चाहती हूँ कि वो चल जाए अ, और उसका खूब नाम हो जाए, अ, है ना? एक लक्ष्य वो है। अ अ, और दूसरा लक्ष्य है कि मैं एक अच्छी कलाकार बन जाऊँ औ उसके लिए मैं अभ्यास जो चाहिए निरंतर रूप से वो मैं कर रही हूँ। लेकिन कभी-कभार दिल करता है कि छोड़ दूँ सब चीज़ें क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा है आस-पास के लोग और जो मेरे साथ लोग जो जुड़े हैं है ना जो मेरे दोस्त हैं। वो अपने आप से चुप करके उन लोगों ने पढ़ाइयाँ की हैं और मैंने भी चलो पढ़ाई तो मैंने भी की है। पढ़ाई करके वो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो मतलब खुश हैं अपने कि उनको एक सैलरी आ रही है और ठीक है, जो पढ़ाई की है वो उनको सिर दर्दी नहीं लेनी है ज़्यादा है ना जितना वो पढ़ रहे हैं, वो बढ़िया है। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैंने पढ़ाई भी की है, पढ़ाई के बाद मैंने नौकरी ना चुन के मैंने चुना कि मुझे एक अच्छा कलाकार बनना है। और दूसरा अ, अपना खुद का एक व्यवसाय चलाना है और मेरा खुद का एक ऐसा काम अ, जिसमें मैं लोगों को साथ जोड़ूँ और-और ज़्यादा काम दूँ। उसमें मैं लोग ज़्यादा एक अपनी टीम बनाना चाहती हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पैसे मैं कमा नहीं रही हूँ अभी और बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लग रही है इसमें अ, तो इस वज़ह से प्रेरणा जो है ना वो कम हो जाती है। क्योंकि शायद अगर मैं कुछ पैसे भी कमाने लग जाऊँ ना तो भी मुझे हो कि हाँ, मेरी जो ज़रूरतें हैं शायद वो पूरी हो रही हैं। तो अब मुझे ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं भी है तो चल जाएगा है ना, कि थोड़ा बहुत पैसा जो है मुझे आ रहा है तो इस वज़ह से मुझे ये भी परेशानियाँ प्रेरित नहीं रह पा रही हूँ। और दूसरा मैं जो अपनी प्रगति है कि मैं ठीक ट्रैक पे चल रही हूँ या नहीं र चल रही हूँ मैं कैसे ट्रैक करूँ? जी।
जी, मैं अब ब बोलना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो और मैं ये बोलना चाहूँगा एक चीज़ और की जो भी अ, जैसे आपने मुझे बोला कि आप एक आर्टिस्ट हो या कलाकार ए कलाकार हो और साथ में आप अपना काम भी देख रहे हो, मुझे कुछ चीज़ें और बताइए कि जैसे आप जो आपकी प्रगति है वो आप कैसे देखते हो और अभी तक आप कैसे देख रहे हो उस चीज़ को? और कितनी बार देखते हो? और कैसे आप देखना चाहोगे?
हुँ। जी देखिए, वैसे तो मैंने एक सूची तैयार की थी कि मुझे अ, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या-क्या दिनचर्या में काम करने चाहिए। तो उसके लिए मैंने अ, अपनी डायरी में वो सूची रख तक मतलब ल मतलब लिख के रखी है और जैसे-जैसे दिन में जो-जो काम रहते हैं जैसे वो मैं करती जाती हूँ ना, उनके सामने मैं टिक लगाती जाती हूँ कि आज का ये मेरा काम हो गया और मुझे क्या-क्या करना है। ये-ये हो गया और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने जैसे बोला कि अपना व्यवसाय भी है और दूसरा एक मुझे ये है कि अपने खुद को खुद को भी अच्छा बनाना है और तीसरी बात उस वज़ह से मैं एक थोड़ा फ़्रीलेंसिंग का काम भी कर रही हूँ, तो कभी-कभार समय नहीं रहता है और मैं वो जो काम रहते हैं ना मेरे मैं नहीं कर पाती हूँ, छूट जाते हैं मेरे काम। अ, क्योंकि समय नहीं होता है कि समय की कमी हो जाती है तो ये मैंने थोड़ा अपनी एक दिनचर्या रखी है बना के और खुद को अजीब लगता है कि जब मैं वो काम जो है वो छोड़ देती हूँ या नहीं हो पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ थक थकी भी होती हूँ, परेशान भी हूँ और कैसे होगा सब और मतलब ये कोशिश तो करती हूँ कि, ऐसे उसे ट्रैक करूँ अपनी जो प्रगति है उसे मैं मतलब प्रगति नहीं लेकिन जो काम है वो मैं कर रही हूँ, अभी तो मैं वही ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ, और प्रगति मैंने अभी कुछ ऐसी देखी नहीं लेकिन जब ये है कि, निरंतर रूप से काम करती जाती हूँ ना कोशिश करती हूँ कि उसमें नवीनता कैसे लेके आऊँ तो न नयापन मैं लेके आती हूँ फिर मुझे कुछ समय बाद महसूस होता है जैसे 10 दिन बाद या एक हफ़्ते बाद कि हाँ, मुझे शायद अब मेरी अ, मैं कुछ नई चीजें सीख रही हूँ तो मेरे काम में मेरी प्रगति हो रही है तो ऐसा जी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जी।
जी, बिल्कुल आप ना जैसे ज जितना मैं समझ पाया हूँ आपको आप दो-तीन चीजें कर रही हो। और जितना मुझे पता ल लगा आपके बारे में कि जैसे आपने मुझे बताया कि शुरू-शुरू में तो आप काफ़ी प्रेरित रहती हो और मोटिवेशन रहता है पर कुछ टाइम बाद आप उस चीज को लेके बोरे हो जाते हो और इसमें से मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपको जो आपकी जो जिंदगी है या आपके काम में। आपकी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा प्रेरित आप किससे होते हो? कौन-सी चीज़ें आपको प्रेरित करती है? क्या वो चीज़ कोई इंसान है? क्या वो चीज़ कुछ और काम है या मतलब वो क्या है?
हुँ। हुँ, जी देखिए, पहले तो मतलब खुद को एक एक लेवल पर या एक मुक़ाम पर देखना चाहती हूँ पहली चीज़ तो ये है। जब भी मेरे सामने वो चीज़ आती है, तब मुझे थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि नहीं यार ये पहुँचना है यहाँ तक, किसे कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे वो एक जो मुक़ाम है वो हासिल करना है। दूसरी चीज़ क्योंकि मैंने मैंने बताया कि मैंने नौकरी नहीं चुनी है और मुझे यही करना है तो ये है कि खुद की ज़िम्मेदारियाँ, खुद की या परिवार की जिम्मेदारियाँ या माँ बाप को देख के भी लगता है कि वो मुझे इस काम में पूरा समर्थन दे रहे हैं कि, तुम्हें जो करना है वो करो। वो मेरे साथ हैं, उनके लिए भी मुझे करना है, दूसरी मेरी जो कह लूँ की प्रेरणा वो रहते हैं कि मुझे वो अ, काम करने हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अ अ, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे बढ़िया कलाकार भी हैं जिनको देखकर ही मैं ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे-जैसे वो लोग चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों से मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और ताकि मैं भी कभी अ, ज़िंदगी में उनके जैसा अ, मतलब उनके जैसा तो क्या ही कोई बनेगा क्योंकि वो बहुत बड़े कलाकार हैं। कोशिश कर रही हूँ कि वैसा कुछ कर सकूँ मैं भी अपनी ज़िंदगी में ताकि लोग मुझे देखकर भी प्रेरणा ले ले सके कोई मैं भी किसी की प्रेरणा का स्रोत बनूँ कि इस लड़की ने भी अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है। तब ये एक मुक़ाम तक पहुँच सकी है या इतना बड़ा इसने अपना इसने खुद को खुद का काम या अपना व्यवसाय या खुद को इतना बढ़िया बनाया है। तो एक वजह से बनाया है तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी लोगों के लिए प्रेरणा बनूँ। तो उस वजह से ये 3-4 वज़ह तो है, लेकिन जो एक है ना, मोटिवेशन जो है वो कभी-कभार हट जाती है। क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ थक जाती हूँ कभी-कभार मैं भी तो अ, इस वज़ह से थोड़ा रह जाती है, मैं मेरी प्रेरणा जो है ना वो कम हो जाती है। जी।
जी, इसमें आप पहली बात तो आप थकिए मत मानसिक तौर पे भी नहीं थकना है और शारीरिक तौर पे भी नहीं थकना आपको। अ, आपको क्या करना है कि एक जैसे होता है ना कि छोटे मील के पत्थर बनाना कि सबसे पहले आपको ये कुछ बनाना पड़ेगा सूची कोई कि आप ज़िन्दगी में जो आपके जो भी आपका टारगेट है या जो भी आपका गोल है, तो उसमें जो प्रगति हो रही है वो कितनी हो रही है। मैं बहुत ही आपको सिंपल सी उदाहरण दूँगा। मान लीजिए आपका जो व्यवसाय है उसका कोई सोशल मीडिया पे कोई इंस्टाग्राम पे पेज होगा। और जब हम कोई च पेज शुरू करते हैं, उसमें ज़ीरो फॉलोवर्स होते हैं, फिर हम उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं फिर उसके अ, 10 के हो जाते हैं, 20 के हो जाते हैं, 30-40-50-100 तो जैसे एक ऐसा बनाइए कुछ छोटे मील के पत्थर बनाइए कि मुझे पहले 10 के के पे पहुँचना है। जब आप 10 के पे पहुँच गए उसको जश्न मनाइए उसका, उसको सेलिब्रेट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कि मैंने आज से 6 महीने पहले ये चीज़ सोची थी और वो चीज़ आज मुझे मिल गई। इससे क्या होगा कि जब आगे आप और अपने काम में वृद्धि करोगे तो आपको पिछला टाइम याद आएगा कि उस टाइम पे मैंने वैसे जश्न मनाया था अपने परिवार के साथ। इससे क्या होगा एक ना एक्साइटमेंट सी बनी रहेगी। दूसरा है कि दूसरा ना आप नोट्स बनाइए की जैसे आपने बोला आप नौकरी नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप बेशक नौकरी मत कीजिए पर कुछ ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिससे की आपका जो थोड़ा खर्चा पानी है या जो भी है आपके परिवार को कोई पैसे की मदद चाहिए वो थोड़ा आपके पास आ जाए। और ये मत सोचिए कि आपको अ, शुरू में ही अपना जो व्यवसाय है उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा या आपको ज़्यादा कमाई नहीं हो रही। आप ये देखिए कि जो आपका व्यवसाय है वो आपका एक बच्चा है आपको उसको पाल-पोस के बड़ा करना है आपको ये नहीं देखना कि मुझे उसमें शुरू में से कितने पैसे मिल रहे हैं। अगर आप सिर्फ पैसे का सोचोगे तो आप उस व्यवसाय को कभी भी बड़ा नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आप क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं अगर मैं उदाहरण दूँ ज़ोमैटो हो गया, स्विग्गी हो गया, ये कंपनीज़ ने 2-2 साल कमाई नहीं की स्टार्टिंग में।
हुँ। जी।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
शुरू में उन्होंने सिर्फ पैसे जलाए हैं। तो चलिए मैं उस उसके बारे में बात नहीं करता कि आप पैसे जलाओगे ऐसा कुछ मैं सिर्फ़ आपको ये बोलता हूँ कि फिलहाल आप ये मत सोचिए कि आप पैसे कमाना चाहते हो। आप ये सोचो कि आप आपका जो ग्राहक है आप उसको अच्छे से अच्छी अ, सर्विस प्रदान करो ताकि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं या आपका जो भी सेम बिजनेस में है आप उससे अच्छा उनको प्रोडक्ट दो, अच्छी सर्विस दो ताकि जो आपका प काम है, व्यवसाय है वो खुद लोगों के माउथ ऑफ वर्ड्स से ऊपर आए।
हुँ। जी। हुँ।
दूसरा ये चीज़ है कि इसको ना थोड़ा आपको डिजिटल टूल्स यूज़ कीजिए जैसे अब आजकल तो काफ़ी ऐप्स हैं अ, जिनमें हम अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ब कुछ टूल्स हैं, जिनमें हम ग्रोथ अपनी ट्रैक कर सकते हैं। प्रगति को हम देख सकते हैं कि मैं इ इतने टाइम में यहाँ पहुँचना चाहती थी पर मैं नहीं पहुँच पाई, नहीं पहुँच पाई तो क्यों नहीं पहुँच पाई? ये सारा कुछ आपको राइट डाउन करना ही पड़ेगा और इसके साथ-साथ एक चीज़ और है कि एक ना बैकअप प्लान ज़रूर रखिए। मान लीजिए आपने अपने व्यवसाय में खुद से जो आपकी सेविंग है या पैसा लगा दिया, तो कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं हमारा हर व्यवसाय चले। बहुत सारे व्यवसाय शुरू में नहीं भी चलते लॉस भी खाते हैं। तो बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपको बुरा लगे कि आपका व्यवसाय नहीं चला तो वो आपके लिए भी दिक्कत है, आपके परिवार के लिए भी दिक्कत है क्योंकि पैसे बहुत पैसा बहुत मैटर करता है और अगर आपका पैसा गया तो सबको अ, हो सकता है बुरा लगेगा। तो सबसे पहले बैकअप प्लान ज़रूर रखिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए चाहे वो फ्रीलांसिंग है कि आपको पैसे आ रहे हैं अच्छे, जिससे की आपका जो परिवार है या और आपके काम हैं वो उस निरंतर चलते रहें और आपके व्यवसाय की वजह से उनमें कोई दिक्कत ना हो।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हम्म। जी, जी सच में।
प्रगति, प्रगति आप इसी तरह से देख सकते हैं। नोट डाउन कीजिए कि मुझे 6 महीने में वहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है और वहाँ पहुँच गए तो उसका जश्न मनाइए।
हुँ। जी, ये
है ना? तो इससे आपको होगा कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा आपके साथ और मेरी यही दुआ है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। जी, ये सभी सुझाव मैं ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करूँगी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।